あ、そうなんですか？ま、かぬん、なんかカールなくなるって話を聞いて、うーん、もったいない、あんなに美味しいお菓子。うん。はい。
うんうん。あ、そうそうそう。ねえ。もったいないですよね、あれ美味しい、ほんとに。カール何味が好きでした？
あ、私ね、意外にね、カレー味好きだったかな、まうん、ね、美味しかったですね。まあ、塩とかもでも好きだったかな、あの、黄色っぽいやつ。うん、うん、もちろんオリジナルのグリーンのやつも好きだでしたけどね。うん。ええ。ええええ。ハーガード、あと、ああ、でも最近無くなったのでは、まあ、チェルシー、うーん、チェルシーうーん。
うん。あ、ああ、カレー味、あ、美味しかったですね、あれね。 あ、そうそうそう、薄薄味ね、うん、そうそうそう。 うーん、ありましたよね、チーズ味とかね。 うん。 はい。 ああ、チェルシーね。あの、ピンクのと、黄緑色の、なんか味が違うんですよね、酸っぱい系と甘い系と。うん、うーん。
うん、うん。うんうんうん。 あ、そそうですね。あ、そうそう、なんかヨーグルト系と、あと、まあ、バタースコッチ系かなんかでしたっけね。うん。うん、うーん、そうなんでね。美味しかったうん。あれ無くなって凄い残念ですね。美味しあんなに美味しいのに。
うん、そう、そうそう。うん、あっ、よくよく覚えてらっしゃる。そうそうそう。 ね、ありましたね、そういえば、美味しかった。 うーん。あれ、どっちが好きでした？
たんでなくなっちゃっ